<laughs> Enggak enggak nyasar jadi pas kebetulan lewat iya kebetulan lewat, "aduh kok tiba-tiba lapar" gitu ya, ah, eee, cari cari, tengok tengok kan otomatis. Nah, eee, kebetulan juga baru, eee, apa ibaratnya baru lewat ke daerah itu, gitu ya. Nah, wah, saat itu itu, eee, hampir maghrib ya kalau enggak salah eh magrib deh, udah magrib jadi sekitar jam 6.00 sore gitu, eee, aku sekalian istirahat aja kan karena katanya, kata orang sih ya, orang tua zaman dulu kalau maghrib meskipun di jalan, berhenti dulu gitu ya, gitu. Jadi enggak harus enggak boleh dijalanin, apa enggak boleh jalan terus gitu ibaratnya harus ada istirahatnya gitu. Akhirnya aku ikutlah tuh eee, dengan petuah tersebut gitu ya.
Enggak nyasar ya, heeh. Iya. Oke. Iya. Baik. Iya, iya. Heeh, oke. Mmm. <chuckles> Udah tua. <laughs>
Petuah, iya petuah tersebut, eee, apa, petuah orang tua, eee, zaman dulu gitu ya. Eee, tiba-tiba belok aja gitu tanpa ini, tanpa dipikir panjang random aja gitu. Ah ini, eee, kedai mie nih ya. Ya udah aku makan aja. Eh ternyata, eee, pas duduk bukan dulu enak nih. Yang, yang uniknya ternyata belum buka. Belum, belum buka. Nah zat api ke anehnya banyak orang yang duduk di situ, padahal belum buka. Nah iya, betul ternyata itu tadi enak banget, gitu. Iya betul jadi ngantri. Jadi, eee, si apa, penjual kedainya itu memang udah nyiapin nomor gitu, padahal kedai kecil di pinggir jalan kan. Jadi kalau boleh aku sebutin ya, kedainya tu bukan kayak yang apa sih namanya? Yang kayak, eee, modern gitu enggak ya bukan. Kayak rumahan, rumah depannya itu ada garasi rumahnya dan apa kayak warung udah gitu aja, kayak saung gitu.
Iya. Heeh. Oke. Enak! <laughs> Ternyata ada lu aja rupanya. Aduh! Iya. Kok bisa ya? Kan bingung kita ya, kenapa tuh? Ngantri berarti? Wah oke. Wow, wow. Iya. Komersil, heeh. Mhm. Iya.

Eee, naik motor kebetulan karena biar sat-set iya ke gang-gang pun, apa, ibaratnya bisa gitu bisa, apa ya, bisa masuk dan aksesnya tuh bener-bener mudah gitu kalau pakai motor dibanding pakai mobil, gitu.
Naik motor? Oh, oke, Mbak, berarti, eee, ojek online-nya? Salahkah? Bukan ya? Bukan ojol ya?
<chuckles> Iya.
A bukan ya? Oh, iya. <chuckles> Oh, bukan, Mbak, ya?
Bukan bukan. Iya kebetulan juga bukan gitu, bukan. <chuckles> Tapi kalau misalkan ada kesempatan dan <laughs> iya, kalau ada kesempatan sih boleh-boleh aja ya, eee, <chuckles> boleh kalau aku iya, betul.
Kira kirain, Mbak. <laughs> <chuckles> Wah, weh. Boleh boleh aja, Mbak, kan. Kenapa nggak kan kerjaan sampingan se Mbak, kan kerjaannya di lapangan sekali-kali kan ya ada orang yang pengen ini kan, lagi duduk berdiri diam tawarkan aja gitu. <chuckles>
Mhm. Orderan gitu ya. <laughs> <chuckles> Sayangnya kurang, iya sayangnya kurang apa sih ibaratnya kurang mumpuni gitu ya. Karena kalau, eee, ojol itu agak sedikit riskan gitu, aku agak risih aja kalau bonceng laki-laki gitu ya. Nah iya. Iya, gitu. Nah, terus kan, nah jadinya aku tuh tiba-tiba nemu, eee, apa sih, satu kedai gitu ya yang memang, eee, cukup menarik gitu, eee, yang belum pernah aku datangi dan itu tuh kedainya tuh bener-bener unik.
Oke silahkan lanjut, Mbak silahkan lanjut, Mbak. <chuckles> Oke. Ok oh iya, betul juga ya heeh, jadi teruskan silakan, Mbak, teruskan silakan, heeh. Kedai. Mhm.